Um, ano yung karanasan na nagturo sayo, um, kung gaano kaimportante ang pagkain ng healthy food?
Ay naku napakaimportante talaga ang pagkain ng healthy food 'no. Ah, siyempre nakikita ko kasi yan eh, sa mga kamag-anak mo, sa mga kakilala mo gaya ng, ah, tatay ko din mismo parang alam mo yung ano may high blood siya, tapos may problema pa sa puso, tapos ang taba-taba 'no tapos la mahilig, mahilig kasi siya sa karne ewan ko na sa ano ata namin sa kultura din na dip somewhere north kasi kami parang ano mahilig oo mahilig kumain yung mga tao sa karne tapos ayon mataas yung mga ano niya yung mga cholesterol, yung high blood, mataas din, so yun nagme-maintenance siya. So, alam mo pag kasi nakikita mo yung kapamilya mo or yung mga mahal mo sa buhay na nagkakasakit dahil, ah, minsan parang walang disiplina sa pagkain, parang ano napipilitan ka talagang matuto din 'no kung paano alagaan at, ah, pumili ng tamang pagkain.
Mm. Oo. Ay. Mm. So, mahilig kumain. Mm. Yes. Alam mo sang-ayon ako diyan 'no, pero para parang napapansin ko yung lahat ng hindi naman sa lahat, siguro mas malaki yung porsiyento na parang lahat ng mga tatay ng mga Pinoy ngayon, yung mga before na mga tatay, parang ganyan yung mga sakit, high blood, 'di ba? Mahilig mahilig ma ang lalakas kasi uminom before, tapos walang pinipiling pagkain. Unlike before na parang, ah, very napapag-usapan na yung about sa kung paano maging healthy, 'di ba? So, pa'no mo naman pinaplano o ikaw ba yung nagpaplano ng mga pagkain sa 1 linggo para siguradong healthy pero pasok pa rin sa budget?
<sniffs> Kaya nga. Hmm. Mm. Um, sa ngayon kasi 'no kasama ko lang yung partner ko dito sa bahay. Pero ginagawa kasi namin ano na, ah, kunwari sa paggo-grocery pang 1 buwan na 'no. So, ang ginag ay hindi, ito naman saktuhan lang kasi mas nakakatipid kasi siya oh?
Okey. Uy, may budget. <laughs> Ah, ako kasi ano lang, ako kasi weekly lang eh, so ikaw is 1 month. Ah, so mas nakakatipid 'pag maramihan talaga.
Mas nakakatipid kasi oo. Minsanan na lang yung paglabas n'yo, tapos, ah, alam mo yun, yung hindi kayo balik-balik sa grocery tapos kung ano-ano yung nabibili mo, oo. So, parang in a way, do'n namin nakita kasi siyempre kung, ah, kung weekly kasi yung pamasahe, yung effort, 'pag nagutom kami kakain kami sa labas, edi medyo mas magastos 'no. Pero yung, ah, yung, ah, gulay naman, meron kasing malapit na talipapa. So, parang weekly or kunwari may gusto kaming, ah, gulay, that's the time na pupunta lang kaming bibili. Kasi 'di ba maring madaling masira din kasi yung ano eh, yung mga gulay-gulay. Mm.
Ah. Sabagay. Mhm. Sabagay. Gulay. Sa mga leafy foods, ano talaga 'yan, ah, madaling masira, so, pagdating naman sa talipapa, every week 'yan. 'Yong grocery niyo 1 every month.
Totoo nga, eh. <sighs> <inhales> Oo, every month. Alam mo minsan nakakatuwa kasi umaabot pa kami ng every 6 weeks mag-grocery talaga, 'yong talagang, ah, sa supermarket. Ayan tapos oo, tapos 'yong gulay, ah, siyempre 'pag naubusan na, ah, bibili na lang sa talipapa. So parang medyo wala s'yang schedule na weekly. Kasi kunwari bumili oo, kasi sinubukan ko noon na pumunta ng, do'n sa main na palengke, bumili ako ng mga ano sabi ko stocks namin ng gulay, eh nasisira 'yong iba tapos parang alam alam mo 'yong nag-ru-rush ka na lang na lutuin kahit hindi mo gustong kumain ng gano'n dahil pero nasasayangan ka na baka masira, ayon 'no parang niluluto na lang namin. <inhales> So, ngayon 'yon na lang tig-isa-isa na lang. 'Di bale medyo malapit lang naman 'yong talipapa dito sa amin ayon.
Ah. Basta maubos lang. Sayang. Ah. <clears throat> Bumili ka ng bumili ka ng isang kilong pechay 'no? Tapos the whole week 'yon ang ulam mo, may pechay. <laughs> Parang sobra naman sa pagka-healthy. Hindi 'di ba ma-madaling masira 'yong pechay? 'Di ba lalo kahit kahit ipasok mo siya sa ano siya ref, eh, ano siya mag-iiba na 'yong kulay niya 'pag 1 week mong hindi ginagalaw so 'tas 1 kilo pa yung binili. <giggles>
Ay, grabe naman. Wag namang gano'n. <inhales> Oo madali 'yon, mhm. Oo. Oo. May time ay, oo pero may time ang ginagawa ko din naman ngayon, nag-bla-blanch na lang ako. So kunware biglang yes biglang may, ah, bumagsak 'yong kunwari 'yog presyo ng broccoli, bibili ako ng madami tas i-bla-blanch ko siya tapos 'yon nasa ref lang, nasa freezer. 'Di ba i-ano mo lang 'yon eh i-a-ano lang, ah, i-bo-boil mo lang konti tapos i-dry mo tapos ilagay mo lang sa freezer so ayon kunwari yes tumatagal siya, um, halos 6 months din ata ang itatagal no'n eh. Nag nakita ko nga lang 'yan sa ano sa mga 'yon sa America, 'yong mga homesteading. <laughs> Oo.
Ah, oo nakatulong 'yan. Hmm. Yes. Tumatagal siya. Mm. Ah, okey gets, gets. Pero alam mo ang mahal ng broccoli, ah, kaya talagang parang kapag bumagsak talaga 'yong presyo n'ya dada maski ako naman, 'di ako lagi nakakabili ng broccoli ang mahal kasi, parang <inhales> parang kaparehas na siya ng kilo ng manok, minsan, 'di ba? So ang ginagawa tama nga 'yong ginagawa mo na 'pag maramihan ay, 'pag bumagsak 'yong presyo, maramihan mo na mas makakatipid, i-blanch na lang tama 'yon.
Ay oo. 'Di ba? <inhales> Oo. Mhm. Yes. Eh, s'yempre ano yes.
Pero ano pa 'yong mga diskarte mo sa pamimili? May listahan ka ba lagi o ina-adjust mo depende sa sale o promo?
Ay siyempre, medyo ano may listahan tayo pero dapat medyo flexible din tayo kunwari kung may sale, ah, hindi naman masama na bumili doon kasi, ah, siyempre kailangan din naman ng pagtitipid 'no sa hirap ng ekonomiya ngayon. Ah, ang sob mm, ang sobrang nakakatulong talaga dapat talaga ano may ref ka eh. Kasi makakatipid ka sa ref. 'Yong kumbaga yung mga leftover mo, yung mga karne, puwede mong i-stock lang doon, tapos alam mo 'yon 'yong parang tumatagal talaga 'yong pagkain. So, 'yon kunwari pag nag-go-grocery kami may listahan lagi yan at, ah, 'yon bumibili kami talaga sa mga sale tumitingin-tingin kami pero sinisigurado namin na talagang kailangan talaga namin 'yon kasi baka mamaya sale nga pero, hindi mo naman hindi nam yes wala sa listahan eh, medyo, oo na-a-out of budget ka kasi 'pag ganun eh.
Doon tayo. Bagay, totoo. Mm Sabagay. Wala sa listahan. Oh, mga ganyan eh. Ikaw ba yung natutuwa ng for example, bumili ka ng ano ng, kunwari, ah, Fudgee Bar 'di ba na 1 balot, ta's may nakadikit na Milo. 'Yon ba 'yong mga pinipili mo minsan? May nakadikit na Milo. Sa mga ganiyan. <chuckles>
Hmm. Hala. <chuckles> Ah, ah, oo nakikita ko 'yon yung ano kunwari yung oats tapos may nakadikit na, an,o eh, na isang kunwari sa sachet ng Bearbrand. Ay oo nga. Ano
Yes, oo. 'Yon ba 'yong mga kinukuha mo? Sayang eh.
Ah, alam mo last time, <chuckles> minsan kumukuha ako ng ganun pero kunwari tissue 1 balot lang ng tissue, eh, 'no yung ano tas may nakadikit na toothbrush. Minsan siyempre may toothbrush naman na ako sa bahay ta's tinitignan ko naman yung quality yung dinidikit baka ang pangit naman nung ano sipilyo kaya, dun pa rin ako sa mas mura kahit walang free na toothbrush ganun. Nakakatuwa yung sinabi mo na yun, oo nga meron yung mga pa-bonus nilang ganun eh.
Oo. O I-go mo na. Yes. <laughs> Oo. What what if, what if nakita mo yung tissue tas nakadikit aircon. <laughs>
Ay! Eh, jusko siyempre kukunin ko yan kahit lal kahit yan lang ang ano. Ay oo, kahit mawala na lahat sa listahan pero kukunin ko yung may aircon. <laughs>
<laughs> Kahit wala sa listahan. <laughs> <laughs> Pero alam mo, um, gusto ko, eh, ah, tama ka nga na parang importante talaga yung may ref. Kasi mas makakatulong maka makakatipid talaga 'pag may ref ka mas nakakapag-imbak ka ng mga frozen food. Pero kasi minsan, dahil din sa ref naaksayahan tayo ng pagkain. Sa tingin mo sa panong paraan?
Mm. Ah, paano ba? Kasi, for hmm.
Kasi 'di ba ano, 'di ba nag-i-stock tayo? Stock tayo nang stock. Tapos minsan 'di natin namamalayan, ay may manok na pala tayo sa re sa freezer one one month na. May may mga ganun ka bang ano instances?
Hmm. Ay may point din. May point ka din naman. Alam mo ano, 'di ba sabi ko nga, ah, minsanan kasi kami nag-g-grocery, oo medyo may time din na medyo nakakaligtaan natin 'no na ano may mga <laughs> may mga manok pala tayo kas oo nasa dulo so, ah, alam mo medyo nangitim-ngitim. <laughs> Oo meron. Pero sabi ko nga ano naman, so, ngayon ang ginagawa namin nag-o-organize kami ng maayos sa ano talaga sa ref, dapat ano, 1st in, 1st out talaga 'yan 'no. Kung ano yung unang naipasok edi yun yung unang ilalabas, tsaka ano, yung mga container namin ano na transparent para nakikita kung, ay may laman pa ba tong karne ganun. Ganun na, oo.
Mm. <giggles> Nasa dulo kasi eh. <giggles> <laughs> 1 buwan ba naman. <chuckles> Hmm Sabagay. Mm. Ah. <laughs> Mm. Alam mo maganda sa gulay 'yon yung 1st in 1st out. 'Di ba? Kasi para hindi ka masiraan talaga ng gulay o kaya ng mga, um, leafy foods sa ref. So, sa tingin mo ba?
Mm.
Mahal ba talaga ang pagkain ng masustansiya o naka-depende lang talaga sa paraan ng pag-hahanda? Lag madaming nagsasabi lagi niyan eh, parang ang mahal maging healthy, ano 'yong opinyon mo do'n?
Mhm. Alam mo ano ah, mas agree ako na mas mahal ang maging healthy. Kasi ano, um, kung pipili ka kasi ng gulay, ah, mas mahal ang organic. Mas may sira ang organic pero mas mahal. Kasi ang organic walang pestisidyo, hindi siya tinanim ng madalian, talagang ano 'yan eh, um, talagang 'yong natural 'yong nut nutrients na nakalagay sa soil niya, 'yong hindi siya ah, in-i-sprayhan gano'n so 'pag napapansin mo talaga 'yong mga organic mas mahal siya. Pangalawa, 'yong mga prutas ang mamahal, 'yong mga mangosteen 'di ba mahal?
Mhm. Yes. Mm. Yes. Ang bilis pa nila mag-taas ng presyo, lalo na kapag mga holidays.
Kala mo eh Mm, sabi ko nga kal o 'di ba?
Katulad nung mangga, kapag pasko, ang mahal niyan. <laughs>
Alam mo, tignan m matanong kita di ba hindi ka araw-araw talaga makaka-kain ng mga 'ganong kasasarap na ano, kasi mahal eh, di ba? So.
Yes. Oo mas pipiliin mo nalang uminom ng ano, ng ice coffee. <laughs> Kaysa sa mag ano, kaysa sa mag-grapes, ang mahal ng grapes ngayon.
Yung flavored na lang. <chuckles> Oo nga ba. 'Di ba? Kaya sabi ko parang mas mahal talaga maging healthy, tapos ano pa, yung ah, yung mga salad-salad nga sa restaurant yung parang mga lettuce lang, yung mga ah, yung mga cheese na yung mga ang mamahal kaya, 'no? So parang
Yun lang. Mm. Ay isa pa yan. Sa true, ang mamahal niya talaga so parang, wala ka na talaga ding minsan choice para mag fast-food. <chuckles>
<chuckles> Oo, so hmm.
Pero di ba pero may nabasa ko may napanood ako sa TikTok na, <tsk> yung mahal mahal naman daw talaga mag maging healthy, parang kailangan mong pagtuunan siya ng oras at ng pera talaga, pero kumbaga in-explain siya in a way na um, kapag kasi habang tumatanda ka, 'di ba siyempre mas malapitin ka sa sakit? Pero kung pero kung noon pa lang kumakain ka na ng mga masusustansyang pagkain, hindi ka na mag-kakasakit unlike ng o kaya mas konti na lang 'yong mga sakit mo 'pag tumanda ka, unlike ng hindi talaga kumakain ng healthy food or hindi pina prioritize, 'pag tumanda 'yan 'yong mga malalalang sakit do'n ka mapapa-gastos ng madami. 'Di ba?
Mm. Mm. Ah, may point din naman 'no yung pang long term talaga, oo din naman. Ah, iba kasi pag long term effect na nga at na-ospital, oo nga naman mas ah, kahit papaano, in a way, mas mura pa rin talaga ang kumain ng ano, ng mga healthy food, so hab
Mm. Yes. Mm. Yes, pero naka-depende din ba yan sa paraan ng pag-hahanda, sa tingin mo? Para makamura?
Oo. Makamura? Ah, siguro, oo. Kasi ano, eh, minsan may mga ano, um, kunwari, ah, ah, ano 'yon tawag no'n? Kunwari puwede ka namang bumili ng mga tingi-tingi lang kasi na gulay 'no? Kasi ano, eh, 'pag kasi marami 'yong kina kinukuha mo, ah, masisira. So, siyempre mas napagastos ka pa. Oh, 'di simpleng ano lang, do'n tayo sa mga tingi-tingi sa talipapa tapos 'yon ang kunin muna, 'yon 'yong kakainin for today. Tapos the other day na naman tsaka na naman bibili para alam mo 'yon, hindi ka nasisiraan. Pero ano lang ha, effective lang naman siya sa mga gulay talaga na mabilis masira. Sa tingin ko sa simpleng paraan siguro puwedeng gano'n.
Mm. Yes. Sabagay. Mm. Hmm. Oo, sabagay. Sang-ayon din ako diyan sa 'yo. Ano 'yong mga go-to na mura, pero masustansyang pagkain na palaging nasa listahan mo 'pag naggo-grocery ka o pumupunta ka sa talipapa?
Hmm. Ako kasi nagdedepende ako sa presyo ng gulay 'no. So, lagi, ah, normal na staple staple food na namin 'yong patatas. Kasi mahilig kaming mag-potato salad, gano'n, pang-adobo. So, laging mayro'n 'yong patatas sa'min. Ah, talong, ayan 'pag in season 'yan. So 'yan 'yong mga go-to namin kasi masarap kasi 'yong sa torta. Tapos 'yong parang sa ano, sa Chowking noon 'yong parang ipiprito mo lang 'yong talong tapos lalagyan mo ng alamang, 'yon. Ah, ano pa ba? Mhm.
Mm. Ah. Sarap naman no'n.
Yes tapos ano, broccoli. Kaso 'yong broccoli kasi tsinatsambahan lang namin 'pag nagmura. <chuckles> Kasi ang mahal niya. Yes, 'yan.
Ah. 'Yon nga, eh. Mahal nga talaga siya, eh. <laughs>
Hmm. Tapos 'yong ano, 'yong flowering pechay kasi soft siya. So, 'yon mga go-to namin 'yon na gulay. 'Tsaka pipino, oo. Pipino pala kasi minsan 'pag gusto kong mag-meryenda, 'yong pipino na lang 'yong binabalatan ko. Ayan, tapos ano, medyo hindi kasi kami ma-prutas. Pero 'pag prutas ang gusto namin talaga 'yong watermelon, melon tsaka 'yong hinog na mangga
Ah.
tapos grapes. 'Yan, 'yan 'yong mga lagi naming binibili 'pag nagpu-prutas naman kami.
Mhm. Kasi kung bibilhin mo palagi ‘yong mga prutas na 'yon araw-araw, talagang butas ang budget. <chuckles> Tama, ang mamahal na mga ganyang prutas, ‘di ba? Eh, para sa’yo ba, ano 'yong ibig sabihin ng healthy lifestyle kung isasama ang aspeto ng practicality at disiplina? Ano sa’yo ibig sabihin ng healthy lifestyle?
Ay, wala. Mabubutas ang bulsa. <laughs> Tama. Mm. Ang healthy lifestyle, ‘yong nakakain mo pa rin ‘yong mga mal ma masustansyang pagkain at masasarap na pagkain na hindi nasisira ‘yong budget mo. So, pwede mo namang ano yan, eh, para nga, ah, tamang pagplano lang ng pagkain, ‘no? Tapos, ah, kung ano ‘yong mura, ‘yon ang bilhin, basta masustansya, kasi minsan, nagpapalit-palit naman ng presyo ng mga gulay. Well dito sa amin, ah, gano’n, kasi may biglang mura, tas sa mamaya mababaliktad, so gano’n. Ah, ano pa ba? Hmm, siyempre, samahan pa rin ng ano, ng, ah, exercise, kasi, ah, kahit kumakain tayo ng gulay at, ah, masusustansyang prutas, kung, ah, mas masya masyado namang desedentary ‘yong buhay natin or lifestyle, medyo, ah, magkakaproblema pa rin tayo, mm, gano’n. Tapos ano
Sabagay. Mm. Totoo. Wala din. Yes. Kasi kahit kahit anong kain mo ng mga healthy food, kung ang takaw mong manigarilyo o uminom ng alak
Ay, oo.
di ba? Wala din. Parang nag-aaksaya ka lang ng pera, di ba?
Totoo yon. Yes, tama. So 'yon, bawasan din ang bisyo, ayan.
Totoo. Ayon, maraming salamat sa lahat ng mga kuwento na iyong naibahagi. Labis akong natuwa, kasi ang, ah, ang kulay ng ating kuwentuhan. Salamat sa oras mo.
Maraming salamat, at paalam.